À, thế là bạn, ờ, tranh thủ, lại vừa đi dạo, lại còn vừa làm việc luôn hả? Siêng năng quá!
Ừm, mình, ờ, thực tế là mình cũng, ơ, ờ, thấy bây giờ mạng xã hội họ cũng, ơ, kiểu như là, họ phát triển quá đó. Thì mình cũng tập tành mình làm YouTube các kiểu rồi mình, ờ, đăng những cái video hay, thì video của mình đăng thường là chủ yếu về những cái mảng, a, Phật pháp, ơ, Phật giáo thôi. Đấy. Ừ. Ừ, ừ.
À, à, à. Ừm, ừm. Ừm. À. À! Ừ. Thế thì tuyệt vời quá nhỉ. Ờm, thế, ơ, khi ở trong công viên ấy thì bạn thấy á thoải mái nhất là ở cái điều gì?
Ừm. Mình thấy thoải mái nhất á là mình thấy là được ngồi dưới những cái bóng cây xanh rợp mát á bạn. Tại vì, ờ, công viên đó thì họ trồng, ờ, cây xanh cũng khá nhiều. Đấy, nên mình ngồi dưới mình vui, mình thoải mái các kiểu, ừ.
À, à, vậy hả? Ừ, đúng nhỉ? Ừm, đúng. Ở đó không khí rất là tuyệt vời luôn. Ờ, a, mình lại thích ngắm, a, xem, a, các cái động vật ở trong công viên ấy, các các cái con thú nó rất là, à, dễ thương và nó không có ở bên ngoài, nên mình
À, động vật hả? Nhưng mà trong công viên làm sao mà có thú được nhỉ?
Hả? Trong công viên thì hay có sở thú ấy bạn, nó hay có kèm sở thú.
Trừ khi trừ khi bạn đi những cái nơi như là chẳng hạn như là sở thú ở Sài Gòn vậy thì mới có thú được chứ?
Ờ, không, có công viên có công viên sở thú ấy bạn. Nó vẫn có mà, có một phần ở trong đó.
Ờ, cũng được. Ừ, vậy cũng được, đấy.
À, thế, cơ thế công viên chỗ bạn là không có thú à? Chắc là công viên, a
Không, công viên chỗ mình, ờ, củ yếu là cây xanh, ghế đá thôi. Rồi có một vài cái tiệm mà họ bán những cái dọc con đường gọi là cà phê cóc ấy.
À, à, à, ừ, thế là có nhiều loại đấy. <clears throat> À, ừ, đúng rồi, ở trong ở trong đó còn, à, ăn uống được nữa ha?
Ờ, đấy, thì, à, buổi sáng mình thức dậy sớm rồi nhưng mà cái hôm đó là mình cũng khá là buồn trong lòng đó bạn. Mình, ờ, miên man mình, ờ, suy nghĩ về chuyện đời chút xíu. Để mình chia sẻ cho bạn nghe, rồi mình cầm một cái quyển sách mà mình hay đọc đó là "Đường Xưa Mây Trắng" đấy. Ừ, thực ra cái, a
À ha. Ừm, ừm. À ha, ừ, ô kê. À. À, cái quyển này của hình như là của ngài Thích Nhất Hạnh hay sao ấy nhỉ?
Ừm, đúng rồi đó bạn, cái mình ra công viên mình ngồi là cái cái cái cái quán cà phê đó là mình ngồi ngay cái hẻm cà phê ốc á. Đấy, mình ngồi mình x
Ừm. À. À, đi công viên lại còn ngồi trong hẻm cà phê là sao? <laughs>
Tức là ở trong cái công viên nó có một cái con hẻm nhỏ, đấy. À, ngay sát cái cái sát cái công viên thì có một cái con hẻm nhỏ, bắt đầu là có cái cô, cô bán cà phê ở đấy, ừ, là mình, ờ, ngồi đó mình suy tư về cuộc đời các kiểu, rồi mình đọc sách Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ừ, mình nghĩ về cuộc đời này sao rồi mà cuộc đời nhiều cái nó cũng khổ quá, con người cứ bon chen rồi kiếm công việc các kiểu đấy. Mình thích, ơ, cái sở thích như vậy, mình vô công viên, mình ngồi dạo mát, ờ, cà phê cà pháo, đấy.
À! À, à! <laughs> À. <laughs> Ừ, mình hiểu rồi, hiểu rồi. Ừm, chill nhỉ? Rồi. Ừm. À. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. À, rồi lại còn được, à, thưởng thức và được thư giãn như thế nữa. Mình cũng rất là thích. Ừm, thế bạn có nhớ là cái lần mà đi dạo ở trong công viên nào là đặc biệt này, hoặc là đáng nhớ nhất không? Bạn có thể kể cho mình nghe không?
Đúng rồi. Ừm. Thật ra đó thì, ờ, đi dạo thì rồi mình nhớ có một hôm là mình đi mà đang đi nha, à, mà trời nó tự nhiên nó đột ngột nó đ tối sầm xuống á, rồi mưa, đấy. Mà cái hôm đó mình nhớ là mình mới mua một đôi giày Adidas mà là cái cũng mắc tiền đó bạn, ừ, cho nên thành thử là cũng không kịp trở tay luôn. Cái đôi giày về phải hong khô các kiểu, mình sợ bị hỏng đấy, ừ, cho nên cũng, ơ, tiếc lắm, đấy.
Ờ. À! Ừm. À. <laughs> À, đúng rồi. À. Ừm, thế là

Rồi, chào bạn nha.
À, xin chào. <clears throat> Ừm, mình cũng vậy.
Ừm, rất vui nói chuyện với bạn, ừm, hôm nay cũng là Chủ nhật, ờ, cuối tuần rồi đấy. Hông biết, ơ, bạn có đi đâu chơi hay có gì vui trong cuộc sống hông?
Ừm. À, có chứ, hôm nay, a, được nghỉ cho nên là mình cũng hay, ơ, đi dạo này ở phố này, rồi, ờ, đôi khi cũng, a, vào trong, ơ nhà mình ở gần công viên ấy, nên đôi khi là cũng, ơ, đi vào công viên s ơ, đi cho vui ấy. Bạn thì sao?
Ừm. À, hay nhỉ? Ồ, tuyệt vời quá nhỉ. À, mình cũng vậy đấy, mình cũng, a, hay có thói quen cuối tuần mình dạo công viên đấy, nhưng mà những cái ngày mà trời mát mát thôi, kiểu nhưng mà trời mà chỗ mình dạo gần đây thì cũng mưa khá nhiều đấy. Ừ, cho nên cũng đúng rồi, trời mưa là ờm.
À. Ừm. Chỉ mát thôi à? À, trời mưa là bạn không đi được hả? Mình mưa mình cũng đội ô mình đi đấy, mình, à, thích đi mà.
<laughs> Ê, bạn bạn cũng siêng quá nhỉ, ừ. Thế thì, ờ, cho mình hỏi xíu, không biết là cái động lực nào mà khiến cho bạn siêng như vậy nhỉ?
Ừ, mình thích lạnh. Ừm, tại vì mình thích ấy, mình hay có thói quen đi bộ mà mình không đi là mình không có chịu được, mà không khí ở công viên thì, ờ, rất là tuyệt vời đấy. Hả?
À, thích hả? À, thế thì nếu mà mình mình nghĩ cái cái cái cái cái sở thích của bạn mà có thêm một cái, a, bonus đi kèm nữa, có nghĩa là có một ai đó đi theo chụp hình giùm ấy thì, à, post lên mạng cái gì mình cũng kiếm tiền được đấy, ừ. Ừ, ừ.
À. À. À, à, vậy hả? Mình thì không hay có thói quen và chia sẻ về, ờ, đời sống cá nhân của mình lắm, tại vì mình, à, không có thích, ơ, người khác để ý. Đó.
À, ra là vậy. Vậy là bạn, kiểu như là, hướng hướng nội mà sống khép kín chút xíu, đúng hông? Ừm.
À, không, thì cũng không hẳn đâu, ưm, nửa nửa nửa hướng nội, nửa hướng ngoại bạn ạ. Nó khép khép hờ hờ. <chuckles>
À. À, bây giờ, ờ, giới trẻ thì họ cũng gọi, a, cái trạng thái đó là cái cái, gì ta, gọi là cái trend, à, low key đó, low key gì đấy, mình hông nhớ rõ lắm, ừ, ừ, thế là à.
À. À, thế à? Mình mình mình cũng không rõ lắm đấy. Ờ, à, thế mà mỗi lần mà bạn đi dạo như thế ấy thì, à, bạn, à, có cái thói quen gì khi mà bạn đi như vậy không? Có cái thói quen nào mà mà bạn hay, a, thực hiện ấy?
Ừm. Mình hả, mình thì, ờ, một có một thói quen thì cũng đa mình cũng, a, hay cầm một cái sợi dây nhảy dây đó bạn. Ừ, đi lúc nào cũng, ơ, không không phải, mình đi mình cầm sợi dây rồi, mình vô công viên các kiểu, đây, ừm.
À, <chuckles> vừa đi vừa nhảy hả? <laughs> À, hay là hay là bạn định, à, vừa đi vừa trói ai? Sao lại cầm theo dây nhỉ? Mình tò mò.
Ừm. Không, mình đi tầm tập thể dục thôi, đấy mình đem, a, dây. <coughs>
À, ừ.
Dây dây vô mình tập, mình nhảy dây, tập thể dây, mình luyện tập thể dục thể thao cho nó sức khỏe nó dồi dào hơn. Đấy, còn bạn thì sao nhỉ? Bạn có hay tập thể dục ở trong công viên hông?
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, không, mình thì không hay tập tại vì là đi bộ là cũng là thể dục rồi nên mình không có vận động thêm gì nữa. Ờ, mình chỉ có ví dụ như là dắt thêm chó đi dạo chẳng hạn, đấy.
Ừm. À, cũng hay, à. Thế thì không biết là cái giống loại chó là bạn thích cái nuôi chó cỏ hay chó nào vậy nhỉ?
Ừ. <laughs> Chó chó cảnh ấy bạn ạ. Ừm, vì nó sạch sẽ còn, à, ờ, chó khác thì mình không có thích lắm, đặc biệt là chó dữ thì không thích.
À, chó cảnh hả? Mình thì cũng vậy đấy, là nếu mà tại vì nhà mình thì chật chội quá, không có không không gian để mà nuôi đấy. Ờ, nếu mà giả sử mà có không gian nuôi thì mình cũng nuôi một chú chó để mà dắt đi dạo cho vui, đấy.
À, à, à. À, thế bạn thích chó gì? Có thích chó Becgie không?

À, tuyệt vời nha, bạn giỏi quá ha. Mình thì mình chịu thôi, mình không có vẽ được, ờ, giỏi như thế đâu. Ờ.
Ờ. Ừm. Đấy, mình đi ra mình đi đi với đứa cháu gái nè, mình ra cái mình nhìn, à, đồng quê các kiểu, rồi nước lũ nó nhiều lên, nó dâng lên ngập lúa đấy. Ừ.
À. Ừm, ừm. À, ờ, thế có khi, ơ, sau này bạn lại có cái ý tưởng là sẽ xây dựng một cái công viên, gọi là, có cái cái, a, hình ảnh, gọi là, nhân tạo về nước lũ ấy nhỉ? Có khi lại đi tham quan cái đó lại vui đấy.
Ờ, đấy. Nhưng mà thật sự thì, à, mình quay trở lại vấn đề chính xíu nhưng mình đi những cái lúc mà mình căng thẳng như vậy đấy, thì mình đi công viên mình thấy nó thoải mái lắm bạn, nó làm cho mình, ờ, cảm thấy là đỡ mệt mỏi trong người, đấy. Thậm chí là mình cũng có cái thói quen nha, tại mình nói ra thì không biết là có sợ, gọi là, mê tín gì hay không? Thì mình thì theo, ơ, Phật giáo đấy. Cho như nên là mình đi nhiều khi mình cũng vừa chạy bộ rồi mình lẩm bẩm mình tụng niệm, ờ, những cái câu thần chú á, ờ, mantra mantra trong, ơ, khi mà mình chạy như vậy đó, mình thấy tâm mình nó thoải mái, an lạc lắm, đấy.
<laughs> À. Ừm, đúng, đúng, đúng. Ừm. À. À! Ờ. Ừm. À, thần chú, thần chú. <laughs> Rồi th Ừ. Ừm, ô kê, không cái mình thấy điều này bình thường mà không không không có vấn đề gì hết, tại vì mình cũng, a, là người như thế mà.
À, không biết là bạn có biết, ờ, mantra hông? Mantra thần chú các kiểu á, trong Phật giáo đấy. Ừ, đấy.
À, có, có, mình biết. Mình cũng có thuộc nha. Và mình thấy là cái cái ờ, mình cũng hay làm giống như bạn đấy. Không, chạy thì mình không có ấy nhưng mà mình đi thôi, mình đi từ từ thôi. Chứ, ơ, lúc chạy thì, ờ, cũng à.
Mình vô với mình chạy bộ. Ừm. Ừm hứm. Ừ, mình đi chạy bộ tà tà á, rồi mình đeo hai cái tai nghe vô mình mở điện thoại mình kết nối Bluetooth rồi mình mở những cái bài thần chú, mình vừa chạy bộ rồi mình mở thần chú mình nghe cái mình, à, đi mình thấy thoải mái vô cùng, đầu óc nó thư thả các kiểu đấy.
<clears throat> Ừm, đúng đó. Ừm, đúng, đúng. Đúng vậy, rất là thoải mái. Đặc biệt là sau những cái ngày mà làm việc mệt mỏi mà được, ờ, đi làm cái chuyện đó thì, à, rất là tuyệt vời. Ừm.
Ừ. Chính xác, chính xác rồi. Thế thì không biết là bạn có cái sở thích gì khi mà bạn đi dạo công viên như vậy không nhỉ?
Ờ, mình thì, ờ, mình rất là thích hát cho nên là mình, ờ, có thể vừa đi mình vừa lẩm nhẩm mình, ờ, hát vài câu thôi chẳng hạn. Thế thôi.
Ờ, nhiều nhiều khi mình đi trong công viên mà mình đầu óc mình cũng có tại vì mình nói bạn là mình có một cái đầu óc trí trí tưởng tượng rất là phong phú. Đấy, mình, ờ, còn nhớ đến những cái tập truyện, ờ, Doraemon ấy, ờ, có những cái hôm mà Nobita với Doraemon đi công viên vào thế kỷ, ơ, thứ hai mươi hai đấy, ừ, thì thành ra công viên đó, công viên ở trên không bạn. Đấy, bạn có xem những cái tập phim, ơ, truyện đó chưa, thấy khá là vui rồi mình tưởng tượng là, à, thành phố mình, ờ
<laughs> À, thế hả? <laughs> À, vậy hả? À. Không, ưm, mình mình chỉ có nghe nói thôi. Ừ, mình nghe nói thôi chứ mình cũng không có rõ lắm, nhưng mà nghe bạn nói thì cùng cảm thấy rất là thú vị đó. Bạn có thể d chia sẻ rõ hơn không?
Ừm. Đúng rồi. Tức là trong cái bộ truyện Doraemon á thì diễn tả cái cảnh nà công viên, ơ, thế kỷ thứ 22, thì lúc đó là con người là họ chỉ bay thôi và họ không có đi dạo nữa.
À. À, ừ, cũng sắp hai hai rồi.